はい。
ええ、あなたは嘘をつくことをどう思いますかね。小さな嘘とかつく方ですか？
そうですね。 はあ、嘘ってつかないと言ったら嘘ですよね。やっぱり嘘嘘をつくことはもちろんありますよね。うん。はい。で、嘘ってやっぱり嘘も方便というね、日本語があるけれども、あの、いい嘘もありますよね、もちろん。んだから、ま、全てこう自分が言ってる嘘は全ていいことだっていうとは言い切れないけれども、あの、嘘をつくことは私は悪いこ全て悪いことだとは思思わないんですけど、んふ、どうですか？
<laughs> はい。 はい。 うーん。うんうん。 うーん。